मुझे ना आपसे एक चीज़ समझनी थी, जैसे मेरे पास न काफ़ी ऐसे खाली समय रह जाता है। जैसे अपने अपने दिन की भी अगर आपको बताऊँ और सप्ताह अंत कि भी हिसाब से अगर आपको समझाऊँ ना, तो मेरे पास काफ़ी ऐसा समय रहता है जिसमें मेरे पास अ, आप कह सकते हो कोई काम नहीं रहता, कोई ऐसे कार्य नहीं रहता। अब मुझे ना उस खाली समय को अच्छे ढंग से अ, उसको उपयोग करना नहीं आ रहा मतलब बोर होती रहूँगी मैं उस समय में बैठी हुई, उस बोरियत को उत्पादकता में बदलना नहीं आ रहा। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपना फोकस बदलूँ मैं, ताकि वो जो समय मुझे मिला हुआ है अ, खाली समय, उसमें मैं कुछ न कुछ नई चीज़ सीखूँ। अ, कोई अपने आपको है ना अपस्किल करूँ। कोई चीज़ें जो भी आजकल आस-पास मार्केट में चल रही है जिसके लिए मतलब अ, मेरी नौकरी में भी मुझे मदद कर दे या कुछ हो जाए। तो ये सब कैसे करूँ? मतलब बोर होना मुझे मंज़ूर है, अब वो भी बोरियत तो एक एक समय पे आके तो आपको फिर अ, तंग करती ही है ना। आप अपना समय व व्यर्थ करी जा रहे हो, कोई चीज़ में अपने आपको अ, आप शामिल नहीं कर रहे हो। कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है आपके शरीर की, तो वो फिर कहीं न कहीं नुकसान ही पहुँचाता है। तो आप मुझे ज़रा समझाइए कि मैं बोरियत को कैसे उपयोगी और एकदम फ़ोकस के ढंग से मतलब बदलूँ।
हुँ। जी। हुँ। देखिए ये अ, काफ़ी सामान्य है लेकिन मैं जैसे बोलती हूँ कि हर इंसान के लिए ये महत्वपूर्ण है। मुद्दा गंभीर नहीं है लेकिन हम दोनों साथ में मिलके इस मुद्दे को सुलझाते हैं। कुछ सवाल होंगे मेरे जो मुझे जानने में अ, पूरा चित्र अ, साफ अ, दर्शाएगा। तो मुझे आप एक बताइए अ, आप जब बोर होते हैं, जब आपका वो खाली समय होता है तो आप उस समय पे आम तौर पे क्या करते हैं?
जी। अ, <laughs> देखिए ये तो अ, बड़ा आप बोल सकते हो कि सरल सा उत्तर है इसका। जब भी खाली समय मिलता है फ़ोन पर ही मैं लगी हुई मिलूँगी मैं आपको। या मैं इंस्टाग्राम देख रही होंगी या कोई वेब सीरीज़ देख रही होंगी। मतलब हाँ, मुझे अपना समय व्य व्यर्थ करना आता है बस आप ये लगा लीजिए। अ, अब पहले तो चल जाता था जब पढ़ाई होती थी या कुछ होता था क्योंकि समय ही इतना मिल पाता था कि थोड़ा-सा मनोरंजन हो जाए, है ना? पर अभी जब से दफ़्तर में आई हूँ ना मैं कार्यशैली में आई हूँ तो समझ रही हूँ आसपास कि अगर आप अपने आपको समय के साथ मतलब नहीं चलाओगे ना, नई-नई चीज़ें नहीं सीखोगे, नई तकनीकें नहीं सीखोगे, तो कहीं न कहीं आप पीछे छूटते जाओगे और आप कभी भी आगे प्रगति की तरफ नहीं बढ़ सकते। अब ये वाली चीज़ ना मुझे ज़्यादा खटकने लगी है। इसी की वजह से मैं आपको बोलूँ ना तो मेरा ध्यान इस तरफ गया था कि मैं समय को ऐसी व्यर्थ गवा देती हूँ। बोर होना मेरे को मंजूर है, फ़ोन चला लिया, फालतू का कोई भी अ, नवी अ, टी अ, सीरीज़ देख ली है, कोई टीवी सीरीज़ देख ली, या फ़िल्म में देख ली, अब आप समझ ही सकते हो अगर आपने एक बार सीरीज़ देखना शुरू किया तो आपके तो घंटों पार हैं। फिर वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कैसे हो जाते हैं समझ में ही नहीं आता। अब होता क्या है कि वो समय सारा निकल गया, अब अगला दिन शुरू हो गया उसमें तो फिर जो रोज़मर्रा का काम है वही सब होता है। तो ये ना मैं ब बड़ी ज़्यादा ना परेशान हो गयी हूँ अपने आप से, क्योंकि मैं उस खाली समय को ना उब अब अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहती हूँ ताकि जिससे मतलब मेरा विकास भी हो सके और कहीं न कहीं मेरी अ, आप बोल सकते हो कि पूरा शरीर मेरा दिमाग किसी न किसी गतिविधि में ना अपने आप को शामिल करके रखें।
<laughs> जी। जी। जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो, मैं अ, लगभग समस्या समझ चुकी हूँ। तो, मुझे एक बात बताइए जब आप ये फ़ोन देखती हैं या फिर उम, अ, जब आप कोई सीरीज देखती हैं, चलिए सीरीज को रखते हैं बगल में। जब आप फ़ोन देखती हैं, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे, तो क्या आपका पूरा ध्यान होता है, सोशल मीडिया में? और क्या आप बड़े ध्यान से देखती हैं, उसको?
जी। अ, म अगर मैं आपको सच्चाई से बताऊँ तो, कभी-कभी होता है, कि हाँ, चलो देख लिया और मतलब कभी-कभी दिल कर गया जाके, खोल के खुद देख लिया। पर ना, वैसे तो खाली समय में जैसे, आपने ये सही ब बहुत सही बात पकड़ी अ, ये मैंने कभी वैसे सोचा भी नहीं था। पर हाँ, ऐसा होता है, कि जब कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो चलो फ़ोन उठा लिया। उम, चाहे उसकी ज़रूरत है भी या नहीं भी, चाहे मैं उसको ध्यान से सुन भी रही हूँ या नहीं भी सुन रही। तो कई बार तो ऐसा होता है, बस अ, आप दे आप ऐसा मेरा आप अ, मतलब चित्र बना सकती हैं, कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। एक साइड फ़ोन मेरे हाथ में है और मैं बस आँखें गाड़ी हुई बैठी हुई हूँ, जब कहा भी नहीं रही। तो इसका मतलब क्या, मतलब मैं सुन ही नहीं रही हूँ, है ना? तो ऐसा मेरे साथ काफ़ी समय अ, मतलब काफ़ी चलता रहता है। अ, बिल्कुल मैं अलग ही दुनिया में खो जाती हूँ, फ़ोन चलाते-चलाते भी। बस इतना पता है कि वो द मस्तिष्क को रहता है ना, कि अब अगली स्क्री अ, आगे को रोल अ, रील को स्क्रॉल करना है, माफ़ कीजिएगा। तो, बस वही मस्तिष्क को इतना पता होता है कि ये वाली खत्म हो चुकी है। अब अगली अ, देखनी है, अगली स्क्रॉल करनी है। अ, पर हाँ, जो भी मैं अ, मीडिया देखती हूँ, जितना भी कंटेंट देखती हूँ, वो वैसे मेरे किसी काम का नहीं है। दूसरों के घर की लड़ाइयाँ, फालतू का ये सब, यही सब देख-देख के पता नहीं मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ।
हुँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ। अ, सबसे पहले तो मुझे आपकी ईमानदारी और आप सच्चाई का सराहना करना पड़ेगा। देखिए आप खुद ही कहीं न कहीं अपने सवाल का जवाब ढूँढ रही हैं शायद आपको मेरी मदद की ज़रूरत भी ना हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं आपको अ, कुछ सुझाव दूँ। एक बात बताइए जब आप उम, ओटीटी या टीवी सीरीज देखती है तब आप बड़े ध्यान से देखती है या फिर सिर्फ अ, देखने के लिए देखती हैं?
<chuckles> जी। हुँ। देखिए, इसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अ, दूसरों का प्रभाव मेरे ऊपर डलता है। अ, अगर तो वो कुछ ऐसी सीरीज है जिसमें मेरी खुद की रुचि है, कि मुझे उस-उस आप बोलते हैं ना जैसे उस तरह की पिक्चरें या उस तरह की अ, फ़िल्में देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर वैसी है तो, तो मैं पूरे मन से देखती हूँ। फिर तो मैंने जैसे आपको बोला कि घंटों पार हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता पूरी-पूरी सीरीज या फिर मूवी देख के ही सोती हूँ मैं। पर, अगर रही बात की जो मुझे पसंद नहीं आ रही है या मेरी उसमें रुचि नहीं बन रही। देखिए जैसे पहला एपिसोड देखा या थोड़ा-सा शुरू-शुरू में देखा, तो समझ सा नहीं आया। तो मैं क्या करती हूँ जबरदस्ती ना, कोशिश करती हूँ कि एक एपिसोड तो देख ही लूँ। क्या पता बाद में रुचि बन जाए। अब वो अब वो वो समय तो मेरा वहाँ पे व्यर्थ हो ही रहा है, पर मैं ऐसे कर देती हूँ कि चलो 1 आधा देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं जिससे क्या पता बाद में कहानी का सार पता लगे, कहानी समझ में आए तो कहीं न कहीं रुचि भी जाग जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है कि, किस प्रकार की मैं चीज़ों को देख रही हूँ। अगर जैसे मैंने बोला मेरे रुचि से मिलती-जुलती है फिर मैं उसको अच्छे से देखती हूँ, वरना बस फिर देखने के लिए या फिर जबरदस्ती अपनी रुचि उसमें बनाने के लिए, ये सब देखती हूँ।
हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ। बिल्कुल। जी। ठीक है। आखिरकार, आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आप अभी एक कार्यालय में काम करती हैं, आपका आप दफ़्तर जाती हैं, और आपको कुछ नए कौशल सीखने हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको आपके दफ़्तर के काम के लिए किस क्या आपने कभी सूची बनाई है कि आपको किन-किन तरह के कौशलों की ज़रूरत है?
जी। अ, दफ़्तर के काम के लिए, हाँ। देखिए, ऐसे तो अ, मेरी सूची में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो मुझे पता है, जो मुझे कहीं न कहीं अ, पानी है। पर स फ़िर से वही, निरंतरता नहीं आती, फ़ोकस नहीं आता, ध्यान नहीं आता, तो मैं ये वो सब नहीं कर पाती। पर जैसे आपने मुझसे पूछा कि कौन-कौन से कौशल मुझे अपनाने हैं या जिन पे काम करना है, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे मैं अपने आपको अब अभी हमारा ना ऐसे प्रमोशन वाला टाइम चल रहा है, तरक्की वाला टाइम चल रहा है, तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ अपने आपको, एक बड़े स्तर पे बैठने के लिए। अब और उसके हिसाब से जैसे ज़िम्मेवारियाँ और सारी चीज़ें आएँगी, उसके लिए भी कहीं न कहीं मैं तैयार हूँ और पर मुझे ना, वो नहीं समझ आता कि उसके ऊपर खुद कहाँ से का काम करना शुरू करूँ? तो वो चीज़ें थोड़ी मुझे असमंजस में डाल देती हैं। पर हाँ, जैसे आपने बोला कि मेरी कुछ ऐसी सूची बनी हुई है, ऐसी काफ़ी सारी सूची है और ये भी है कि मुझे उस उस स्तर पे जाने के लिए, होता है ना, आपको कुछ न कुछ आना अ अ, लोगों से हट के ज़रूरी होता है। और मुझे पता है कि वो कौन-कौन-सी स्किल्स पे मुझे काम करना है, तभी मुझे अ, एक अ, हटके माना जाएगा, एम्प्लॉयी, पूरी कंपनी में और तरक्की दी जाएगी। पर फ़िर वही बात, मैं काम नहीं कर पा रही, उत्पादकता नहीं मैं अपनी बना पा रही, वो नहीं मेरे अभी जीवन में, आप बोल सकते हो, किसी भी प्रकार से प्रवेश कर पाया।
जी। हुँ। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। देखिए, मुझे आपकी समस्या पूर्ण तरीके से समझ में आ गई और मैं मात्र 4 बिंदु में आपको सुझाव दूँगी। और ये सुझाव बड़े ही सच्चे हैं और शायद आपको सच्चाई कड़वी लगे, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका ही भला हो, आगे जाके और आप अपने हेतु में अ, कामयाब रहें। सबसे पहले तो चीज़ आपको अनुशासन लानी पड़ेगी। ये जहाँ सब मैंने आपसे बात की है, आपको ध्यान में ध्यान केंद्रित करने में कोई तकलीफ नहीं है। आपके सारे समस्याओं का जड़ है, आलस।
जी। जी।
तो, कहीं न कहीं आपको भी पता है कि आपको कौशल सीखने हैं। कहीं न कहीं आपको भी पता है, कि आपको अनुशासन लाना है। लेकिन वो ना, वो मन का आलस्य स्थान है, जो आपको करने नहीं दे रहा। तो आपको अनुशासन कुछ लाने पड़ेंगे। नियम लाने पड़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़े, तो एक समय सारिणी भी बनाइए। आप इनकी सूची बनाइए, कि आपको कौन-से कौशल सीखने हैं, सारे एक साथ मत सीखिए, लेकिन एक से तो शुरू कीजिए। और जब वो कौशल सीखने जा रहे हैं, तो आप अपना फ़ोन बंद कीजिए।
जी।
आपको फ़ोन बंद करना पड़ेगा, वो आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं, आज तो मैं फ़ोन टच ही नहीं करूँगी। आज मैं अपने कौशलता मैं कोशिश तो करूँ ये एक चुनौती है। तो आप अपने कौशल को एक चुनौती माने और उसे सीखें तो अनुशासन लाएँ। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं, वो है कि आप अपने देखिए पढ़ने में जैसे टीवी देखते हैं या डिजिटल देखते हैं तो उसको हटा के आप कुछ पढ़ाई करें, जैसे कागज में, जैसे बुक में पढ़ाई करें और ये रचनात्मक किताबें भी हो सकती हैं और अम अ, वास्तविक किताबें भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अ, आपके कौशल के लिए ही पढ़ना है। कौशल वाला भले ही ऑनलाइन कर लीजिए लेकिन आप आदत डालिए कुछ किताबें पढ़ने की, जो आपके जो अ, जो नर्वस सिस्टम या जो न्यूरल पाथवेज़ जिसे हम कहते हैं, वो नए-नए न्यूरल पाथवेज़ बनाता है, जिससे आपकी दिमाग की ऊर्जा सक्षम और सक्रिय होती है। और ये, एक चीज़ करें कि तीसरी सुझाव मेरा यही होगा कि आप एक ऐसे इंसान से जुड़े जो तटस्थ है और जो आपको अगर आप नीचे गिर रही हैं, तो आपको ऊपर खींचेंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रही हैं तो आपको नीचे खींचेंगे। तो ऐसे एक तटस्थ इंसान के साथ आप अपना समूह बनाएँ, ताकि आप उनको ये जब जवाबदेही दे सकें कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे प्लीज़ रोक देना। कहीं न कहीं जवाबदेही आपकी भी होगी और छोटी-छोटी योजनाएँ बनाएँ और एक समय-सारिणी बना के, पूर्ण तरीक़े से अनुशासन से, अपने आपको समर्पण कीजिए अपने कौशल की। ये मेरे कुछ 3-4 सुझाव हैं, अगर आप शुरू करेंगी तो मुझे अ, यक़ीन है कि बदले
जी। जी जी। हुँ। जी, जी बिल्कुल। आपने जिस जो-जो बिंदु मुझे बताए हैं। अवश्य ही मुझे उनपे काम करने की बहुत-बहुत ज़रूरत है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद।